うん。で、それがもう、あと1年半ぐらいでローンを払い終えると同時に、そちらの保険の方も、こう、満期になっちゃって。
うん。 はい。 ええ。
うーん、あとはもう、この、何か壊れても、あの、カバーとかされなくなるすよ。
うん、あ、もう自分で、す払わないといけなくなるってことですよね？
うん。 そうなんですよ。全部、あの、修理何か修理とかすることんなったら。
うんうん。はい。 うーん。
うーん。だから、ん、まあ、今の車、悪くはないんですけど、ん、でも、なんか、たまに、こう、気になる、なんか、こう、ちょっと、あの、エンジンをふかした時に、こう、ドラッグするというか、こう、あんまりレスポンスが良くなかったりとか。
うん。うん。 あ、そうなんですか。